Мгм. А может быть, ты тогда, что-то, порекомендуешь, вот, чтобы, всё-таки, а, как-то получше засыпать, да, и не думать о работе, чтобы это, потом помогало, что называется, работать эффективнее?
Ну, м, попробуй, может быть, получится, а, представлять какие-то картинки из будущего, которые ты хотела бы, ну, вот, э, видеть в своей жизни.
М. Ой, слушай, интересно, я, как-то, о чём-то таком не думала, может быть, как-то <chuckles> о как как
Ну, то есть, переключаться и во сне, и наяву, да?
Мгм. Да, да, я поняла. Да, я вот хотела сказать, что, может быть, это когда я, особенно, там, не могу заснуть и продолжаю думать о своем, вот этом проекте, может быть, представлять, как он закончится, когда я уже это презентую, эту структуру. <chuckles>
О! Отличная идея! И как ты будешь вот, какие у тебя будут эмоции, как ты будешь рада тому, что он закончился?
Слушай, ну да, наверное, это действительно может сработать. Тем более, если, как-то, вот, мне кажется, мне очень понравилось, как ты заметила, что именно, представлять свои эмоции. Потому что, же, на самом деле, когда я, вот, всё это думаю, я, скорее, думаю что-то такое, й там неприятное, да там, вот этого не получается, это не получается. А если и правда, как-то, вот, а, опять, вот, я слово "переключиться" хочу употребить, что если действительно, переключиться, и думать о том, как всё это сработает, и как как наоборот всё это а когда же это закончится? Слушай, да, наверно, это, действительно, может помочь. Спасибо тебе за такой совет. И вот я, прям, думаю, что если это всё вместе собрать- и перерывы, и, прям, ходить куда-нибудь подальше, а, и как-то, ни чуть-чуть, как-то фи фи фись физику подключать, и, наверно, переключение между задачами, и, если действительно, попробовать ещё и сон наладить, мне кажется, вот это вот всё вместе, наверно, могло бы помочь.
Неприятная, да. Да. <chuckles> Да, да, да. Н-да.